Kesinlikle, o yüzden. Ya, iletişimin kolaylaşması, "Her zaman ulaşabilirim." hissi. Eee, kesinlikle, bu yüzden olan bir şey bu. Eee, o da dediğim gibi, aslında hem bir pozitif etki yarat yaratırken, yani, eee, tüm gelişmelerden hızlı bir şekilde haberdar olabilmek, bence pozitif etkisiyken, eee, daha değer verdiğim bir zaman geçirememek de, bence negatif etkisi olarak, eee, bulunuyor diyeyim. Evet.
Hı hı. Hı hı. Evet, anlıyorum. Peki, eee, şimdi bu, ııı, yurt dışında yaşadığın için, eee, daha çok aile üyeleriyle mi görüşüyorsun, yoksa böyle daha genç, eee, kuzenlerin olabilir, yeğenlerin olabilir, onlarla mı görüşüyorsun, görüşmeyi tercih ediyorsun? Görüşüyorsan, eee, bu da, şey değişiyor olabilir mi? Hani, ailen, annen, baban biraz daha yaşlı olduğu için, çok fazla, mesela, eee, Instagram kullanamıyordur, gibi, örnek veriyorum. Böyle bir fark var mı kuşaklar arasında?
Hı hı. Hı hı. <chuckles> Evet. Eee, ya bu farkı şöyle değerlendiririm. Annem, babam 70 yaşında benim, eee, ama ,mesela, Instagram'ı belki de benden iyi kullanıyorlardır. <chuckles> Eee, ama, mesela, Instagram kullanabilirken, ama mesela evdeki, eee, akıllı televizyonda, eee, Netflix'e tekrardan, yeniden, hani, bağlanmayı beceremiyor olabiliyorlar, aynı ç aynı zamanda, ama evin interneti çekmediği zaman internet hızlandırıcı alıp, bir yere koyup, kurmasını becerebiliyorlar, eee, fakat, emm, telefonda, eee, kame şeyi, eee, eee, ekranı yan döndürmeyi, eee, beceremiyor olabiliyorlar. Ya çok ilginç, ben, hani, bazen zor bir şey yapılıp, kolay bir şey yapılamazken, bazen kolay bir şey olup, zor bir şey yapılamayabiliyor. Evet.
Hı hı. A, ş çok iyi. <chuckles> Ha ha. Ha ha. Hı hı. Kamerayı. Ha ha. <chuckles> Evet, anladım. <chuckles> Peki, gençlere ne diyorsun? Gençler nasıl bu konuda?
Emm, yani tek iletişimde hani, eee, Z jenerasyonu diyebileceğim 22 yaşında bir kuzenimden örnek verebilirim. Eee, tabii, onlar, hani, ellerinde bu teknolojiyle doğdukları için, eee, bazı şeyleri daha iyi yapabilirken, bazı şeyleri de hiç yapamıyorlar. Çünkü, onlar da Ben mesela, hani, emm, eee, işte, millennial boomer'a yakın bir millennial olarak düşü düşünüyorum kendimi, eee, hani, bilgisayar, telefon da çıktığı zaman tanıştım aslında. Hani, onun içerisinde bü
Hı hı. Hı hı. Doğru. Ne gibi mesela? Hı hı. A, tamam. anladım.

Ya aslında, ııı, çok değişik bir konu bu. Çünkü şöyle, aslında ilişkilerimiz çok daha gelişmeye başladı. Ya, ben konuya şuradan bakıyorum, ııı, teknoloji dediğimizde, hani ben, ııı, mesela ilk yurt dışına taşındığım zamanı düşünüyorum. Galiba iki bin iki bin on iki senesiydi, ya bayağı uzun olmuş aslında.
Hıı. Evet. O kadar eski. Hı hı.
Evet, o zaman, hani, ya, iPhone vardı ama sanki iPhone 2 vardı ya da 3 vardı hatırlıyorum yani. Eee, orada mesela şey vardı, Viber diye bir uygulama vardı ve mesela Viber üzerinden, eee, telefon görüşmesi yapabiliyorduk internet üzerinden. Ya daha böyle WhatsApp'tan arama çıkmamıştı ya da işte Evet, evet çıkmamıştı ve biz Viber kullanıp birbirimizi arıyorduk ve bu çıktığı zaman da böyle sanki, ilk başta yoktu da normal telefonla konuşuyorduk, sonra ona geçtik diye hatırlıyorum. Ya, tam böyle o başlama zamanları ve bir anda hani, eee, çok aslında pozitif etkiledi bizi. Çünkü iletişimimiz çok hızlandı ve kopmadı iletişimimiz bu sayede. O yüzden güzel bir deneyim gibi geliyor. Hı hı.
Ay, ya <chuckles> Okay. Viber. A, WhatsApp yok o zaman. Hı hı. Anladım. Hı hı. Anladım. Yani aslında şey diyorsun, hani, eee, mesela yurt dışında olduğun için her zaman, ııı, konuşma olanağın yoktu ama bu tür uygulamalarla, eee, daha hızlı bir şekilde hem iletişim devam etti, kopmamış oldunuz. Aslında teknoloji, eee, ilerletti diyorsun. Doğru anlıyorum değil mi?
Evet. Tabii, tabi, Kesinlikle öyle. Ya tabii hani bir taraftan pozitif etkilerken, bir yandan da negatif etkiliyor. Çünkü hani bu kadar erişilebilir olması da bu sefer, hani, her saniye iletişime geçilmeye bu sefer şey yaptı hani yol açtı hani. Bir rahat verin! <chuckles> Gibi, evet, öyle olabilir.
Hı hı. Doğru, o da yani, eee, bir özel alan kalmıyor diyorsun, anladım. <chuckles> E, peki, eee, şimdi ailenle nasıl oldu bu ilişki? Eee, daha ilerledi mi yoksa dediğin gibi böyle ailen seni birazcık, eee, bunalttı mı çok kolay ulaşabildikleri için?
A! ya tabii bu bahsettiğim şey artık 15, ııı, sene önce olan bir konu. Hani artık daha, eee, eee, kimse birbirini bunaltmayan bir noktada. Bir de teknolojiye alıştık artık galiba, ııı, o yüzden alışmış olduğumuzdan da olabilir. Bir de hep birbirini görmek de mesela, ııı, onların sosyal medyayı sık kullanması, mesela bir hikâye paylaşması, benim yapmam, eee, örnek veriyorum WhatsApp'ta bir grubumuzun olması, orada konuşmaların yapılması. Böyle hani artık
Hı hı. <chuckles> Anladım. Hı hı. Evet. A, WhatsApp'ta bir grubunuz var yani anladım. Aile grubunuz var.

Tabii ki. Yani, emm, özellikle, eee, işte, bayramlar, işte, doğum günleri, eee, düğünler, emm, eee, yeni doğumlar ya da, işte, doğum, cinsiyet, eee, partileri oluyor, onlar gibi şeyler bence hep önemli kalıyor ve ben burada genelde herkesin, yani, olması gereken insanların aslında bu buna zaman ayırıp, buna katıldığını hep görüyorum genelde. Ya, hiç böyle bi bir kişinin böyle, eee, hani, video konferansa, video konferansa katıldığını görmedim daha şu an bir düğüne ya da başka bir şey. <laughs>
Evet. Hı hı. Hı hı. Etkilemedi diyorsun. Hı hı. <laughs> Anladım, anladım, anladım, anladım da, yani, anladım. Evet, iyi. O zaman negatif etkiled etkilemediğin düşünüyorsun. Peki, şimdi aile grubumuz var demiştin. Şimdi aile konuşurken aklıma geldi. Bu WhatsApp aile, eee, grubunda, işte, bu konuşulmaz, işte, şunu anlatmayayım, eee, şunu yazmayayım, haber vermeyeyim gibi bir şeyiniz var mı, geleneksel bir kuralınız var mı?
Evet, evet. Evet. Emm. Ya, geleneksel bir kural değil tabii ama daha böyle, eee, saygı çerçevesinde görüştüğümüz oluyor. Ha, bu arada 2 aile grubu var. Biri daha büyük bir aile grubuyken biri çekirdek aile grubu. Mesela çekirdek aile grubunda çok daha, işte, sadece, hani, eee, çekirdek ailenin olduğu daha evet, daha eğlenceli, daha komik şeylerin, her türlü her şeyin paylaşıldığı bir yer. Diğer tarafta, işte, büyüklerin olduğu, anneannenin olduğu gibi. Eee, aslında düşününce orada da aslında aynı komiklik devam ediyor fakat orada belki de büyüklerin yaptığı şeyler daha şey olabilir, eee, tabu gibi gelebilir. Mesela aklıma şey geliyor, a anneannemin böyle, eee, dedemin resmini ekran görüntüsü alıp ama, hani, telefon telefonunun ekran görüntüsü oymuş, onu alıp oraya göndermesi gibi. Hani, komik bir anı aslında. <chuckles> Gibi, gibi değişik şeyler olabiliyor. Eee.
Hı hı. Anladım. Abi, kardeş. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Eee, tabii orada Anladım. Hı hı. <chuckles> Hı hı. <chuckles> Anladım, anladım. Hı hı. O zaman aslında çok da, hani, diyorsun ki, o kadar da bir fark yok. Doğru mu anladım?
Yani, çok da bir fark görmüyorum. Evet yine aynı şekilde, eee, herkes devam ediyor. <chuckles>
Iıı, hı hı. O zaman, eee, şimdi zaten en başından beri, hani, teknolojinin, eee, daha çok olumlu etkilediğini, eee, söylemiştin iletişimi. Eee, sence bu ge gelecekte sonuçta teknoloji sürekli, eee, ilerliyor. Ne ne düşünüyorsun? Aile bağlarını daha güçlendirebilir mi? Pozitif düşündüğün için, hani, pozitif etkilediğini düşündüğün için, eee, soruyorum.
Hı hı. Evet.